Ma sai una cosa? Volevo chiederti, ma come cambia il tuo gusto poi con il passare degli anni? Com'è cambiato?
Allora, è cambiato tantissimo. Devo dirti che è cambiato tantissimo.
Ah.
Se penso ad esempio a come mi conciavo da ragazza, <chuckles> pensando agli abiti bravissimo, agli abiti. Ehm, no, vabbè, scherzando, conciare, però ero molto eclettica, diciamo così. Nel senso che mi piacevano le cose particolari, quindi mettevo gonnelloni, ehm, cose fiorite, ehm, gioielloni belli vi vistosi, questi orecchini. Bravissimo. Uhm, cose mol ero molto vistosa, diciamo così.
Mh. Sì, conciare, già già la parola "conciare" fa pensa okay. Eh. Mh. Okay. Uh! <coughs> Che si vedano? Mh, cioè tipo Cindy Lauper? Cioè tipo Tipo Cindy Lauper, uh?
<tsk> Bra ma eh, bravo, ma quella era l'età. Era quella lì, la mia età era quella, cioè non la mia età, non la sua età. Ero giovane quando cantava proprio lei, sì, senza parlare di Madonna, quindi puoi immaginare i le capigliature, no, queste cose un po' <laughs> queste belle cose cotonate, con le frangettine belle tirate davanti, okay. Ed ero molto così, sui generis. Poi, parlando di vestiti, eh, ti faccio un argomento alla volta, diciamo, perché guarda poi ho conosciuto mio marito, che è sempre stato il mio opposto, no. <tsk> Quindi lui
<chuckles> E beh sì, okay. Okay, mh. Okay. va bene. Va bene. O okay, abbiamo capito dove siamo andati a parare, va bene. <chuckles> Eh <chuckles> Okay, ci siamo. Mh. Sì. Sì. Eh, un un ingegnere vero? <chuckles>
No, in genere no, ma bilancia ascendente bilancia, quindi non so cosa sia peggio.
<laughs> Adesso io non non <chuckles> io no io non lo so non so, però or posso intuire intuire, visto che l'hai detto che che cos'e
<chuckles> <chuckles> Bilancia, ascendente Bilanc e lui un classico, cioè le polo, tutte uguali, Lacoste, cambiava solo il colore, pantalone, eh. Quando gli piace una cosa, n una s identic pantalone identico di diversi colori, capito, molto standard. Okay.
Ah okay, okay. <chuckles> Dico: “Ah, okay, ho capito, okay, vabbè, lui si trova bene, non vuole perder tempo, dai, è un è un è uno che ottimizza.” Mh.
Eh, no. E lui, piano piano, piano piano, ha iniziato a modellarmi.